กับอะไรแบบเนี้ยค่ะ จะ จะมองว่า เออ ก็ให้มันกินไป อะไรเงี้ย ตลกดี อะไรเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ
แต่มันจะมีเป็นกรณีที่แบบว่า ถ้าเป็นอาหารที่แบบ มันอาจจะ ได้มายาก
อร่อย อา ได้มายาก อา ค่ะ
อย่างเช่น แบบอาหารที่เราฝากคนซื้อ มาจากที่แบบ ไกลมาก ๆ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่แบบเราไม่สามารถสั่ง ซื้อ กดสั่งซื้อเองได้ ไรเงี้ย แล้วถ้ามากินโดยที่ไม่ขอ อย่างเงี้ย อาจจะมีหงุดหงิดนิดหนึ่ง <chuckles>
อา ค่ะ อืม ค่ะ ของทางหมวกก็เคยมี แต่ แต่พอโตขึ้นมาแล้วอะค่ะ เหมือนแบบเวลาเพื่อนแย่งกิน อย่างเงี้ย เราก็จะแบบแบ่ง ใช่ไหมคะ แต่ก็จะมีความรู้สึกเมื่อสมัยแบบ สมัยเรียนเนาะ เราก็แบบ หาเงินเองไม่ได้ อะไรแบบประมาณเนี้ย เขาก็จะแบบ มีเพื่อนน่ะ ข เขาแบบเหมือนแบบเขาก็มีเงินนะคะคุณ บ้าน แต่เขาอะชอบมาขอ <chuckles> ชอบมาขอขนมแล้วกินแบบ อ้าว เราซื้อขนมมาแบบห่อ 5 บาท 10 บาท อย่างเงี้ย เออ เขาก็แบบชอบมาขอเรากินทุกวัน อะไรแบบประมาณเนี้ย เราก็แบบแบ่ง ๆ ไป ก็ใช่ แต่ ต ใช่ ๆ ใช่เลยค่ะ แต่ตอนนั้นก็แบบ เออ ก็แบ่งไป ใช่ไหมคะ เรารู้ เรารู้สึกว่าเขาอะ แบบ แบบ น่าเกลียดอะ อาจจะแบบว่าน่าเกลียดตรงที่ว่ามากิน ใช่ ๆ มากินของเราเสร็จ แต่ว่า อ ใช่ ๆ แต่เขาอะมีขนมเขาเองอะเก็บไว้ในกระเป๋า ค่ะ ที่แบบว่า พอเราขนมหมด แล้วค้อยค่อยเอาแบบของตัวเอง ขึ้นมา กิน อะไรแบบประมาณเนี้ย แล้วก็แบบแอบ ๆ กินไม่แบ่งเรา อะ ไรแบบ ประมาณเนี้ยค่ะ
ค่ะ อือฮึ ถ้าใช่ <chuckles> อือ ๆ ๆ ๆ ๆ แล้วทำไมไม่ซื้อเอง อย่างงี้ใช่ไหมคะ? มันเหมือนเอาเปรียบหรือเปล่า? มันไม่ใช่ความหิว อา คือแบบ แล้วตอนนั้นคุณหมวกทำยังไงอะ?
ใช่

ไม่ค่ะ ทางนี้ไม่มีสันติวิธีค่ะ ก็แบบ ใช่ ก็คือจะแบบ เกลือจิ้มเกลือไปเลย อะไรประมาณนี้ มา มา มาเจอกัน เดี๋ยวเจอกัน
เออ เออ <chuckles> แล้ว แต่ว่ามันก็ต้อง ท โดนทำมาหลายครั้งแล้วใช่เปล่า? ถึง ถึงได้แบบ ออกมารูปแบบเนี้ยใช่เปล่า? ตอนแรก ๆ เราก็ปล่อย ๆ ใช่เปล่า ช่างมัน
อะไรประมาณนี้ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ หลายครั้ง ใช่ค่ะ หลายครั้ง อะไรประมาณนี้ แต่ว่าตอนโตก็ยัง เจอ เจอเขา ก็คือ ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะ ไม่ได้เกลียดกัน ก็คือแบบ ยังเจอกันอยู่ ใช่ แต่เขาก็ จะแบบ จะแบบ ไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบเอาเปรียบเราแล้ว อะไรแบบประมาณนี้ ไปกินร้านอาหาร อย่างเงี้ย เขาก็จะแบบ หน้าใหญ่นิดหนึ่ง แบบประมาณนี้ว่า เออ ไม่เป็นไร เดี๋ยวมื้อนี้จ่ายให้ อะไรแบบประมาณเนี้ยค่ะ อาจจะแบบว่าโชว์เพาว์นิดหนึ่ง อะไรประมาณนี้ ใช่ค่ะ อาจจะแบบ ใช่ อาจจะกลัวโดนเราล้อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะ <chuckles>
ตลก เออ ๆ เออ โตแล้ว พัฒนาแล้ว
ก็เลยแบบ เออ เดี๋ยวมื้อนี้จ่ายให้ อะไรแบบประมาณนี้
เอิ้น ไม่ แต่ดีนะ นี่คือแปลว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดอะ มันไม่ได้ส่งผลต่อความสัมพันธ์เลย แบบว่าโอเคมาก
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ เพราะว่าอาจจะแบบ ด้วยความที่สนิทกันด้วยค่ะ แล้วเราก็แบบเป็นคนขี้แกล้งด้วย อะไรประมาณเนี้ย ประมาณเนี้ยค่ะ แต่ว่าก็แบบ เหมือนแบบลึก ๆ แล้วอะ เขาก็ยังมีนิสัยแบบขี้งกอยู่นะคะ แต่เหมือนเขาอะจะโชว์เพาว์กับเราคนเดียว เพราะเราอาจจะแบบแกล้งเขาบ่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจ เลยกลัวโดนแกล้งอีก อะไรประมาณเนี้ย เพราะว่าไปถามเพื่อนคนอื่น อย่างเงี้ย เพื่อนคนอื่นก็บอกว่า "นางก็ขี้งกเหมือนเดิมแหละกับมัน" อะไรอย่างเงี้ย แบบเก็บทุกบาททุกสตางค์ อะไรแบบประมาณเนี้ย บางทีก็แบบต้องทวงด้วย อะไรประมาณเนี้ย แล้ว แล้วเวลาไปกินข้าวด้วยกันก็ต้องทวงแบบ ทวงเงินด้วย อะไรแบบประมาณเนี้ย แต่กับเรานางแบบไม่กล้าทำแหละ จะโชว์เพาว์ใส่ จะเลี้ยง จะเลี้ยง อะไรแบบประมาณเนี้ยค่ะ
อืม เขาโดนมาไงค่ะ เขา เขามีบทเรียนแล้วไง <chuckles> อืม ก็แปลว่า อยู่กับคุณหมวกเขาต้องแฟร์
ใช่ ใช่

เงินในกระเป๋าจะไม่กระเด็น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา ค่ะ ใช่ แบบว่า หมวกก็แบบว่า มันต้องแก้เผ็ดค่ะคุณบ้าน หลัง ๆ เขา หลัง ๆ แบบเรียนกับเขาแบบปีท้าย เขาก็ไม่ค่อยมาขออะไรหมวกกินแล้วนะคะ เพราะว่าเขาเข็ด
อืม เป็นเราเราก็ไม่ขอแล้วค่ะ <chuckles> กลัว ซื้อเองอาจจะง่ายกว่าการกินดินเนาะ เออ
<chuckles> ใช่ ใช่ แบบเอาไปถูนู่นถูนี่ แบบถูหมดเลย แล้วเขาเจอไอ้นี่ด้วยนะคุณบ้าน เจอแบบเอาน้ำ ชอบขอน้ำเรากินไง เราไปกรอกน้ำก๊อกในห้องน้ำ เลยค่ะ
โอ๊ย แต่น้ำก๊อกเขาบอกว่ากินได้นี่ค่ะ <chuckles> น้ำก๊อกไม่ป่วยหรอก
แล้วก็เอามาให้เขากิน แต่ ใช่ ๆ ไม่ปวดหรอก แต่ แต่ก็คิดว่ามันน่าจะมีกลิ่นที่มันไม่สะอาดอยู่นะคะ ฮ น้ำในห้องน้ำ อะไรแบบประมาณเนี้ย ก็กินได้อยู่ ใช่ ขอเราดีนักก็แบบแก้เผ็ดไปเลย อะไรอย่างเงี้ย ตก ตอนหลังเขาก็แบบไม่มาขอแล้ว เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรอีกบ้าง ใช่ค่ะ
ใช่ ๆ เป็นสิ่งที่ไม่โอเคแหละ เออ โอ๊ย แล้วแบบเคย เคย เคย เคยคิดว่าจะคุยกับนางโดยที่แบบว่าสันติวิธีไหม? <chuckles>
ไม่ ค อ ไม่เคย ไม่รู้อะ ไม่รู้จะคุยยังไง เคยแบบ เคยแบบเวลาเขา เห็นเขามีขนม อย่างงี้ เขาก็ชอบเป็นคนที่แบบแอบ ๆ กินน่ะ แล้วเวลาเราเห็นน่ะ เราก็จะเรียกเพื่อนทุกคนเลยค่ะ บอกว่า "คนนี้มีขนมมากินกันเร็ว" อะไรอย่างเงี้ย ก็จะแบบว่าให้เขาโดนบ้าง อะไร ให้คนอื่นไปขอเขาบ้าง อะไรประมาณเนี้ยค่ะ คนอื่นก็จะแบบรุมไปขอเขา อะไรประมาณเนี้ย เขาก็จะแบบอาจจะเกลียดเราลึก ๆ หรือเปล่าก็ ไม่รู้นะคะ
อือ ๆ เออ ตลกอะ เออ แปลว่าไม่
ใช่
ไม่มีสันติวิธีด้วย <chuckles>
ใช่ ไม่มีสันติวิธีด้วยค่ะ ก็คือแบบจะเกลือจิ้มเกลือ
ฟัง ฟังดูแล้วเราแบบเรา ฟังดูแล้ว ส ฟังดู ฟังดูแล้ว สิ่งที่เรา เราทำไป ที่เราคิดว่าแบบ เออ อาจจะ อาจจะแรงใส่เพื่อน ดูเป็นสันติวิธีไปเลย